Não, uma positiva. Teve do meu professor, né, do grupo de estudos que eu participo que ele falou, com todo o cuidado do mundo, que às vezes eu tenho muito a oferecer e guardo muito pra mim, né. E eu lembro que a gente faz um sorteio ali no outono de algumas palavrinhas e me saiu a palavra "coragem". E ele falou assim: "Nossa, essa palavra veio como uma luva pra você, porque o coragem significa agir com o coração, e às vezes você tem muito pra pra dar, né, muito pra agir, porque você já você é claramente uma pessoa que, entre os grupos, você é a ponte, você tá em todos os grupos, você tem essa qualidade, mas às vezes você não se não não não se coloca nesse papel, você se diminui pra caber, e não pode, né. Você tem que ter essa coragem pra você mostrar realmente quem você é, eh, pra você dar essa a sua voz para o mundo, na verdade. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, falei: "Realmente, ele me viu, eu sou assim", e comecei a agir assim. Essa semana, inclusive, eu fiz uma coisa que eu jamais faria na minha vida, né. A minha médica de família estava passando na minha rua e do outro lado da calçada, eu, em qualquer circunstância, ia me esconder, fugia: "Ai, sem contato". Dessa vez eu vi ela e falei: "Doutora". Gritei <giggles> e fui falar com ela, falar: "Oi, doutora, tem tempo que eu não vou lá, não estou precisando, estou muito bem". Aí ela: "Ai que bom que você tá bem, eu estou de férias". Falei: "Que que tá fazendo por aqui?" Ela tem uma filha pequena né. Eu falei: "Trouxe aqui", tem uma escola perto. "Não, não". Aí ela f contou da vida dela um pouco também, né, mais humana a médica e falou: "Também sou fotógrafa, eh, e essa região aqui eu faço fotos de eh, cuidadores informais, é pra uma exposição". Eu achei super
Uhum. Sim. Hum. Uhum. Sim. Uhum. Hum. Uhum. Hum. Que beleza. O quê? Uhum. Uhum. Sim. <chuckles> Sim. Uhum. Hum. Hum, que interessante. Você agiu com coragem, com coração, que era vontade de falar com ela e descobriu essa outra face dela.
É. Você vê? É tu tudo na vida é a comunicação, né, é a troca. Então, é assim, fiquei muito feliz que eu fiz isso. Eh, vou passar a fazer isso todas as vezes que eu ver alguém que eu conheço ou que já fez parte da minha vida, porque geralmente, em todo o meu processo, eu realmente fugi dessas pessoas. Muita gente faz isso, eu sei: "Ai não quero", <chuckles> pronto já foi. Mas não. <chuckles>
Uhum. Sim, uhum. Hum. Sim, sim, sim. Sábado sábado eu encontrei, hã, um rapaz que eu conheci numa festa, assim, de forma amigável.
Uhum.
E nós nos seguimos no Instagram, e daí a gente ficou olhando pra cara um do outro no meio que com vergonha de dar "oi". <chuckles>
Uhum. <chuckles> Aí está vendo?
Até eh, até que a gente se deu "oi", assim, com um super sorrisão. Foi legal.